जी, जीवन में ना खाना मतलब एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, शरीर के लिए ख़ासकर। तो वही मैं जानना चाह रहा था, इसका अगर संतुलन नहीं होता है तो बहुत कुछ ख़राब हो सकता है, बिगड़ सकता है तो आपका खाने में संतुलन बनाए रखने का तरीका क्या है वैसे?
जी। जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी, देखिए, अगर मैं अ, बिल्कुल शुरुआत से अगर शुरू करूँ, तो देखिए, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं ना अ, नाश्ते में बहुत ही हल्का खाना पसंद करता हूँ, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग और कहा भी जाता है कि है ना कि सुबह का नाश्ता थोड़ा मज़बूत होना चाहिए, थोड़े तगड़े खाने चाहिए ताकि दिनभर उससे एक तरीके से ऊर्जा मिले, लेकिन मैं थोड़ा-सा हल्का रखता हूँ, इसलिए क्योंकि, अ, आजकल के आजकल के समय में आप देख ही रहे होंगे कि, हम कभी न कभी, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ खा ही लेते हैं, है ना? उस वज़ह से पेट में जो एक अ, तहजाब बनना शुरू हो जाता है, है ना? बहुत लोगों को गैस की बीमारी होती है और एक समय में मुझे भी हो ही गया था गैस की बीमारी और उस वज़ह से मैंने अ, हल्का नाश्ता शुरू किया, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ, फिर उसके बाद जब भी 11 साढ़े 11 बजे या मैं ऑफ़िस में हूँ तो मैं थोड़ा छोटा-सा ब्रेक लेके न कुछ हल्का, कुछ खा लूँ, जैसे 1 पैकेट बिस्किट हो गया, है ना? या फिर अ, जूस वग़ैरह बात रह पी लेते हैं। वो जूस वग़ैरह मैं पी लेता हूँ ताकि जो कमी जो अ, कमी रह गई है जो नाश्ते में, वो थोड़ी पूरी हो जाए। और तरल पदार्थों वैसे भी अ, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब पेट के लिए भी अच्छा होता है और ऊ ऊर्जा भी देता है, जी। और अगर दिन की बात करूँ तो दिन में भी मैं हल्का खा खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि अ, ज़्यादातर ऑफ़िस में जब काम होते हैं तो आपको दिन में काम करने के बाद है ना? एक तो काम के ऊपर भी निर्भर करता है, हमारा काम है बैठने का तो अ, ज़ाहिर-सी बात है वह खाना पचने में समय लगेगा और वहीं पर अगर बात करें जी, मज़दूर वग़ैरह उनके तो देखिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, है ना? उन और उनको खाना भी चाहिए बी बी क्योंकि, अ, इस ऊर्जा भी मिल मिलती है उन लोगों को, वो थक भी जाते हैं, क्योंकि दिन भर जो काम करता है उसके लिए तो मुश्किल ही है, है ना? बहुत कम भोजन में टिक पाना। तो उसी वज़ह से जी।
जी। जी। हुँ, ये तो है। जी। समझ रहा हूँ। सही बात है ये तो। तो अगर मैं इसे, प्रतिशत में आपसे पूछना चाहूँ, कि जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना या फिर रात का खाना तो आप इसको प्रतिशत में कैसे बताएँगे, कि कितने प्रतिशत आप नाश्ता करते हैं? कितने प्रतिशत आप दोपहर का खाना खाते हैं?
जी। जी, जी। जी, जी, जी। देखिए, अगर अगर मान के चले कि 4 प्रसि प्र प्र प्रतिशत को लोग अगर 4-5 रोटी को अ, 100% बोलते हैं तो मैं 2 रोटी खाना पसन्द करता हूँ तो 60% अ 60% मैं अ, नाश्ता लेता हूँ और हल्का सा सब्ज़ी ले लेता हूँ उसके साथ और दिन में अगर बात करूँ तो 1 कटोरी चावल, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैंने देखा है, थाली भर-भर के खाते हैं लोग, तो उतना नहीं, 1 कटोरी चावल, दाल। अगर दाल क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा पसंद करता हूँ कम से कम 1 कटोरी दाल और अ, बीच में अ, जो सलाद वग़ैरह होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते, हैं ना? पचाने के लिए भी खाने को और शीतलता भी देते हैं पेट में, तो ये खाना तो मैं ज़रूर अ, लेता हूँ और अगर रात की बात करें तो रात में अ, और नहीं उससे पहले शाम की बात करूँ अगर मैं तो शाम में, मैं हल्का अ, क्योंकि लोग चाय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं चाय पीना पसंद नहीं करता हूँ, शाम के समय में। मैं जैसे कि अ, कई फ़ल होते हैं, है ना? अ, मैं एक कोशिश करता हूँ कि कम से कम 1-2 फ़ल लेके जाऊँ अपने ऑफ़िस में और उसको काट के मैं अक्सर नमक अ, वग़ैरह डाल के खा लिया करता हूँ। और रात के समय में वही 2 रोटी हो गई और थोड़े से चावल हो गए और यही खाके ये से मैं अपना दिन निकालता हूँ। जी।
जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। ओ। समझ गया। अच्छा, मतलब आप इसी तरीके से जो है, संतुलन एक अ, बनाकर रखते हैं कि कितना खाना आपको सुबह खाना है, फिर दोपहर, शाम इस तरीके से आप बनाकर रखते हैं, लेकिन कभी आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है, जैसे आपका कभी रूटीन बिगड़ा काम का तो आपका खाना इधर-उधर हो गया या फिर खाने का पोर्शन कम ज़्यादा हो गया, इधर-उधर हो गया, तो कभी कुछ महसूस हुआ हो कि, अब तो संतुलन बिगड़ गया है तो जलन जैसा महसूस हो रहा या फिर क्या महसूस करते हैं?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ। जी, जी। जी। जी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब मुझे अभी भी याद है कभी-कभार हमारे ऑफ़िस में ओवर टाइम भी लग जाते हैं, है ना? और रात-रात भर भी काम करना पड़ता है, रोक के रख लेते हैं हम लोगों को। उस समय क्या होता है, जब सुबह घर पहुँचते हैं ना, क्योंकि आप रात भर जागे हुए तो एक तरीके से अ, आपके पेट में ना तेज़ाब बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि अ, रात बना हुआ है सोने के लिए और हम जब सोयेंगे नहीं तो फिर शरीर अलग तरीके से काम करना शुरू करता है अंदर। तो उस वज़ह से कभी-कभार क्या होता है? मुझे, बिल्कुल भी भूख नहीं लगता और नाश्ता करना तो नाश्ता देखने को भी मन नहीं करता, क्योंकि अक्सर पराठे वग़ैरह ही बनते हैं। तो जिस तरीके से वो पराठे होते हैं ना, घी वग़ैरह में बनते हैं वो मतलब एक तरीके से होता है ना, नफ़रत जैसा होने लगता है उस समय के लिए मन के अंदर, वो आने से। जी, तो बिल्कुल समय बिगड़ता है और उस वज़ह से क्या होता है कि अ, आपका सही ढंग से पेट साफ़ नहीं हो पाता, जो कि स्वाभाविक है, जब रात भर आप अ, जागे रहेंगे और सुबह टू है न, नाश्ता नहीं करेंगे और रात में भी जो है, बिल्कुल गलत समय 1-2 बजे आप कुछ न कुछ खा रहे हैं तो पेट तो ख़राब होना लाज़मी है सुबह। तो उस वज़ह से मुझे दिन में भी भूख नहीं लगता तो मेरा पूरा दिन उस वज़ह से न पूरा खराब जाता है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ जी। जी, जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ। ये तो है। बिल्कुल। तो कितना कितना समय फ़िर लग जाता है इसको सुधारने में? क्योंकि एक बार जब अ, रोज़मर्रा का रूटीन बिगड़ता है खाने-पीने का तो समय लगता है उसको सुधारने में। आप कितना समय लग जाता है आपको इसको सुधारने सुधार करने में?
जी, जी। हुँ। जी। जी। देखिए, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं उसके दूसरे दिन ही अपने पेट में संतुलन ला सकूँ, क्योंकि अ, क्या होता है कि मैं फिर ना दूसरे दिन, ज़्यादा ऐसे खाने नहीं खाता जो और तेज़ाब बनाएँ और गैस बनाएँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं ज़्यादातर फलाहार करूँ या फिर सलाद वग़ैरह खाऊँ, है ना? जिस वज़ह से क्या होता है पेट भी आपका एक तरीके से कोमल रहता है और एक तरीके से वो जो अ, जलन पैदा हो रही है उसको क कम करने में भी वो मदद करता है और अब पेट को साफ़ रखने में भी मदद करता है। तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ और जितना अन्न अन्न के रूप में मैं बहुत कम लेता हूँ, जैसे 1-1 रोटी तीनों समय या थोड़े से चावल, एक कटोरी। जी।
अच्छा। जी। तो आपको क्या ऐसा करता है? क्योंकि देखिए, होता क्या है ना कि जब भी हम एक संतुलन लाने की कोशिश करते हैं ना खाने में तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है या फिर कुछ न कुछ मोटिवेशन होता है। तो आपका ऐसा क्या तरीका है, जो जिससे कि आपको स्वास्थ्य कि चिंता है या वज़न आपका बढ़ रहा है या परिवार की कुछ डॉक्टर की सलाह है? ऐसी क्या वज़ह है जिसकी वज़ह से आपको ये प्रेरणा मिली है अपनाने के लिए?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
देखिए, मतलब वज़न तो हालाँकि मेरा नहीं है, क्योंकि मैं उसको नियंत्र नियंत्रित करके रखता हूँ, जिस तरीके से मैं खाता हूँ। लेकिन मैं जब भी अपने अ, पिताजी को देखता हूँ या अपने दादाजी को पहले देखता था, वो उनका वज़न बहुत सम एक समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और शायद मुझे लगता है, ये कहीं न कहीं एक पारिवारिक चीज़ है, है ना? जो जेनेटिक होता है और मुझे कभी-कभार जी, यही डर सताते रहता है कि ऐसा ना हो कि मेरा भी वज़न बढ़ जाए, उसे कम करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो जाए मेरे लिए। तो मैं अ, एक तरीके से कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि, "प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर" तो मैं <chuckles> उसको पहले से ही अ, अपनाने की कोशिश करता हूँ, ताकी भविष्य में यह चीज़ें ना हों और देखिए फ़िट रहना तो खुद में ही एक अच्छी चीज़ है तो फ़िट भी रहता हूँ मैं और अ, क कब क्योंकि ख़ास करके जो मैंने पहले बताया था कि एसिड का मुझे समस्या हो गया था बहुत पहले, गैस का, इस वज़ह से भी मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक तरीके से नियंत्रित हो गया। जी।
जी। बिल्कुल। उ, जी। हाँ। तो कभी ऐसा कुछ डॉक्टर की सलाह भी आपने मानी है? जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं कि अ, खुद से एक खाने में संतुलन नहीं बनाते, पहले डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि हमें किस विटामिन की कमी है या फिर किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर हमें क्या खाना चाहिए? कुछ कभी आपने कोशिश की डॉक्टर से सलाह लेने की कि हम क्या ज़रूरी है मेरे शरीर के लिए?
जी, जी। हुँ। जी, जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। मतलब जब मुझे अ, गैस की बीमारी हुई थी, उस समय तो मैंने डॉक्टर से ही सलाह ली थी। तो उन्होंने कहा था कि राजमा, है ना? चना, ऐसी चीज़ें मत खाओ जो अ, पचने में ज़्यादा समय लगाए क्योंकि आपका पेट अभी उस अ, स्तर में नहीं है कि चीज़ों को आराम से पचा सके। क्योंकि आपका अ, गैस चल रहा है, एसिड चल रहे हैं पेट के अंदर तो उसी वज़ह उसी तरीके से फिर मैंने अपना खाना शुरू किया और उसी तरीके से, है ना? सुबह, दिन और शाम का एक रूटीन बनाया और सुबह मैं क्या करता था, मैंने पराठे बंद कर दिए थे। मैं रोटी लेता था और रोटी के साथ मैं हल्का या तो जैम हो गया बहुत कम मात्रा में या कभी-कबार 2 ब्रेड ले लिया और दिन में मैं ज़्यादातर दाल के पानी को ही पीता था, क्योंकि दाल का पानी पौष्टिक भी होता है और अ, जो है कप पचता भी जल्दी है और थोड़ा-सा चावल। और सलाद मैं बहुत ज़्यादा खाता था, जैसे मैंने पहले ही बताया और फलों का स जी और शाम के समय में मैंने फलों का सेवन ज़्यादा किया ख़ास करके आ, पपीता वग़ैरह या अमरूद वग़ैरह जो पेट के लिए बहुत अच्छे हैं ये सभी चीज़ें, और रात में तो वही जो अपना चलता है, कि 1 हरी सब्ज़ी हो गई ख़ासकर के साग, जो मुझे खाने के लिए कहा गया था और उसके साथ दाल या चावल थोड़ा-सा, जी।
अच्छा। ओ। समझ गया। लेकिन, जैसे मान लीजिए, आप एक रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं एक खाने का, एक संतुलन आपने बनाकर रखा है आपको स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन कभी कुछ ऐसी जगह आपको जाना पड़ गया, जहाँ पर आप अपने हिसाब से खा, पी नहीं सकते जैसे अब तो 1 ग्रुप है ऑफ़िस का, वो कहीं पर गया है, किसी विजिट के लिए किसी दूसरे शहर में, अब वहाँ पर आपको वहाँ के हिसाब से खाना है, आपको बाहर का खाना खाना है तो आप थोड़ा बहुत कोम्प्रोमाईज़ करते हैं या फिर आप अपना रूटीन फिर भी बना कर रखते हैं?
जी, जी, जी। जी। हुँ। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, जी। जी। देखिए, मैं कोशिश तो करता हूँ कि अपना रूटीन बनाकर रखूँ लेकिन, कभी-कबार हम ना अ, ऐसे जगहों में जल जाते हैं जहाँ की पर्याप्त नहीं होते, है ना? क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए, जिस तरीके से आप घर में खाते हैं कभी-कभार वो चीज़ उपलब्ध भी नहीं होते जैसे फल की बात करूँ या सलाद वग़ैरह की बात करूँ, हाँ, खाने तो उपलब्ध होते हैं हर जगह। तो कभी-कभार उस वज़ह से मुझे कोम्प्रोमाईज़ करना पड़ता है और मुझे अभी भी याद है कि मैं एक मेरे जो मित्र हैं, जो मेरे ऑफ़िस में काम करते हैं, उनकी शादी थी तो उनके शादी में मैं गया था, और उन्होंने अपनी शादी गाँव में की थी। तो गाँव में तो उस समय बहुत ही अच्छे तरीके से शादी किया लेकिन जो खाने थे वहाँ पे तो मुझे वही राजमा, है ना? जो काली दाल, ये सभी चीज़ें ही देखने को मिल रही थी या फिर आप एक मसाले वाले या फिर जंक फ़ूड हो गए, है ना? चाउमिन ये सब वग़ैरह लेकिन मुझे ना चाह के भी नान ये नान-रोटी ये सभी चीज़ खाने पड़े क्योंकि उम, ज़ाहिर-सी बाते है इतना लंबा सफ़र तय करके गया था, भूख लग रहा था और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। जी।
जी। हुँ, हुँ। अच्छा। मसाले वाली चीजें मिली होंगी। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। वो तो है। लेकिन त्योहारों में फिर आप क्या करते हैं? जैसे त्योहार है, कोई अ, घर की दावत है, कुछ 4 मेहमान आए हुए हैं, साथ में बैठे हैं तो उसमें मिठाई वग़ैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में थोड़ी बहुत तो चिंता होती है कि कहीं शरीर ना बढ़ जाए या फिर मिठाई की वज़ह से थोड़ा मोटापा ना बढ़े। तो उस वक़्त आप क्या करते हैं? आप मजे करते हैं या फिर उसको भी नियंत्रण करते हैं, फिर नियंत्रित रखते हैं?
जी, जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। <laughs> जी, जी। जी, जी। देखिए, अ, व्यक्तिगत रूप से तो अ, अगर मैं बात करूँ तो मैं मिष्ठान का ना बहुत बड़ा भोगी हूँ। तो मैं जब भी मिठाई देखता हूँ रोक नहीं पाता हूँ खुद को, लेकिन अ, हाँ मतलब पकवान बनते हैं जैसे अलग-अलग तरीके के जो हमारे अ, जो कल्चर में भी पारंपरिक जो अ, पकवान हैं वो भी बनाए जाते हैं, जो अक्सर तेल में ही भून के बनाए जाते हैं, है ना? और भुने हुए खाने अक्सर पेट के लिए सही नहीं होते, लेकिन अ, मैंने एक चीज़ समझा है कि अ, त्योहारों में आप खा सकते हैं और मैं भी खाता हूँ, लेकिन कम मात्रा में खाता हूँ वो सभी चीज़ें ताकि मुझको मलाल ना हो लेकिन मैं सुनिश्चित करता हूँ, कि मैं दूसरे दिन ना अ, एक्सरसाइज़ ज़रूर करूँ सुबह उठ के, ताकि जो अ, चीज़ें मेरे पेट में जमा हुई हैं, जो तेल वग़ैरह जो जितने भी है ना, मिठाइयाँ खाई हैं वो सही तरीके से पच सकें और खाना खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पानी अक्सर पिया करता हूँ ताकि एक तरीके से वो अंदर घुल सके और कहा भी जाता है ना कि ज़्यादा पानी पीने से पेट हमेशा शीतल रहता है। जी।
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। बिल्कुल, ये तो है और लेकिन त्योहारों में ज़रूरी नहीं सिर्फ़ मिठाई ही हो और भी बहुत कुछ ऐसा बच जाता है। कभी-कभी कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ बनती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादे अलग से मसाले डाले जाते हैं ख़ासकर या फिर तेल ज़्यादा रखा जाता है। पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं, पापड़ होते हैं, तो ये ये सारी चीज़ों से फिर निज़ात कैसे पाते हैं? मतलब, आप कहते हैं कि नहीं मैं मजे कर लेता हूँ, 1-2 दिन की बात है या फिर छोड़ देते हैं?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
जी। जी, जी। <laughs> नहीं मतलब मैं सुनिश्चित तो यही करता हूँ क्योंकि अ, मेरे घर में भी अ, मेरे माताजी को पता है कि अ, थोड़े-से है ना सभी मेरे पिताजी के भी थोड़े से अ, एसिड का प्रॉब्लम रहता है गैस का तो उनको पता है कि खाना किस तरीके से बनाना चाहिए, उसी तरीके से बनाते हैं और अ, कभी-कभार क्या होता है कि अ, त्योहारों के समय में अ अ, जो है गेस्ट वग़ैरह आ, जाते हैं, हैं ना? अ, रिश्तेदार वग़ैरह आ जाते हैं तो उनके लिए उसी तरीके से खाने बनते हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो खाने मैं ना खाऊँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है किसी को खिला रहे हैं तो जो चटपटा थोड़ा-सा, तीखा, है ना? हर चीज़ चाहिए उसमें, एक स्वाद चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा खाना बने वो थोड़ा-सा सात्विक हो और जो आसानी से मुझे पच सके और मेरे पिता जी को भी बच सके। जी।
अच्छा। समझ रहा हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? जैसे आपने इतना कुछ आप फ़ॉलो करते हैं, कोशिश यही करते हैं की आप जैसे अम्ल है, आपके दिक्कत तो आप जानते हैं की आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो अगर आप किसी को सलाह देना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ ऐसे 3-4 ऐसी बातें हों तो जो तुरंत अपना सकें वो कुछ ऐसे टिप्स हों तो इससे उसको डायटीशियन के पास <chuckles> ज़रूरी ना लगे, और ज़रूरी भी लगे तो कब लगे? तो आपको क्या बताना चाहेंगे? उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे?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
उ। <chuckles> जी, जी। जी, बिल्कुल। मतलब शुरुआत से ही अपना अ, जो स सोच है वह दृण रखिए और खानों के प्रति ख़ासकर हम लोग अ, कहीं न कहीं फिसल जाते हैं। तो अपने खानों में न जैसे आपको अब इस तरीके की बीमारियाँ हैं तो अपने खानों में सुनिश्चित कीजिए कि तेल की बहुत अ, तो तेल बहुत कम मात्रा में डालें और अ, नमक भी बहुत कम मात्रा में डालें क्योंकि कहा जाता है ना कि नमक भी एक तरीके से जहर ही है और तेल तो क पचने में ही समय लगाता है और मसालों से थोड़ा दूर रहिए। जितना हो सके सात्विक भोजन कीजिए, जिससे पेट भी सही रहेगा, दिमाग भी सही रहेगा और खाकर ख़ासकर के जो दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना कम से कम बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका शीतलता बना रहे पेट में, चीज़ें सही ढंग से पचे। और दूसरी चीज़ व्यायाम, व्यायाम करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे आप सात्विक भोजन ले रहे हैं या मसालेदार खाना खा रहे हैं, व्यायाम करते रहिए और अ, कोशिश कीजिए कि कम से कम खाएँ ज़्यादा हमेशा अ, तोड़ के खाएँ, है ना? बीच में द तकरीबन 4 या 5 टाइम खाएँ अगर आपको खाना ही है, लेकिन कम-कम खाएँ दिन में ताकि वो खाना अच्छे ढंग से पचे। जी।
जी। बिल्कुल। अच्छा। हुँ, हुँ। समझ गया। आपने बहुत अच्छा एक संतुलन बताया है, खाने का जो आप भी अपनाते हैं और काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगता है सभी को ये अपनाना भी चाहिए, जैसा आपने बताया। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जो भी सलाह दी। बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए।
जी, जी। जी। जी। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इतने प्यारे प्रश्न जो आपने पूछे और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपसे फिर बात होगी, जी।